うんうん、あなたが、あの、その道を選んだのは、やっぱり何かガイドブックから、あの、選んだんですか？それとも誰か知ってる人が案内してくだすったんですか？
いや、あの いや、あの、全く知らない状態で、着いた駐車場からいちまん早く行ける距離あの、道順で。なん、でもね、あそこね、順路としては無かったのかもしれないです。
え、お あ。 うん。 ああ、それってほんとに冒険ですね。あのうん。
あ、そうそう。そう。ま、無謀っちゃ無謀だったのかもしれないんですけど。<chuckles>
いや、若い時ってそういう、うん、そういう何ていうんですか、あまり下調べとかししないでね、あの、出会いがあった方がいいですもんね。そういうあの、エピソード分かります。ま、後になってもすごくいい思い出なりますよね。
うん。 そうなんです。 そうなんですよ。別にね、入っちゃいけない所っていうわけではなかったので、あの、で、岩とかを結構あのの上をちょっと歩けるところだったので、もし順路っていう方を歩いていたら、あの、もっとぐるっと上手く、効率よく、あの、中を回れたのかもしれないんですけど、なんかこういろんな岩と岩との間を歩いたり走ったりすんのがすご面白くって
わ、うん。 うん。 うん。 ううん。 うん。

ああ。よく、そうですね、あまり大きくないと、ついついどあの油断しますよね、くそあの、グランドキャニオンだったら、行く前にし下調べをしてとか、色々ね、考えますもんね。うーん。うん。うん。
うん。 そうなんです。気を付けようって思うが、あったんですけど、なんか、ブライスキャニオンは、何て言うのかな、うん、遊び場。あうん、アスレチックみたいな感じの遊び場っぽく見えちゃったんですよね。
あ、そうなんですか。 その出来事は何年ぐらい前のことですか？
あれはもう、ね、10年以上前ですね。
ああ、そうですか。じゃあまだ、アメリカの国立公園も色んな、あの、職員さんがいて、ね、スタッフがいて、いあの、うえ何て言うんですか、至れり至れり尽くせるじゃないけど、色んな施設がありますでしょ、あの、公共の場に綺麗で綺麗ですよね。
うん。 ああ、そうでしたね。うん。確かに。あの、ここ、あんまり、うん、「標高高いから気を付けてね」って、ああのはい車で着いた時に言われました。
うん。 なん。 ああ、そっか、やっぱりあの、ケーキのボックスなんか見ると、標高の高いところは、あの、お米もね、沸騰しないから、あの、こういうクッキングの仕方をしなさいとか、そういうの見たことあります。うん。
うん。 んふ。 おお、そうなんですね。へえ、すごい。
ええ、で、じす実際に試したことはないんですけれども、多分そうなると思いま。あの、特別なね、あの、あ、どうしたんだっけ？あの、こうこう高度の所の人用の、あの、うん、工夫っていうか、あるんですね。
ええええ。 はあ。 なるほど。いや。きっとそういう、そレンジャーの方々も、色々教えてくれてたと思うんですけど、ま、そんなの聞く歳じゃなかったですよね、多分ね。もう「楽しければそれでいいよ、行くよ、わあ」みたいになっちゃったんだと思います。
うん。 うん。 あ。あは。 わん。そうですか、本当に楽しそうな、ん、みんなで仲間で行ったから、良い思い出になりましたね。ん。
うん。<laughs> そうなんですよ。あれから結構いろんその、な同じ仲間といろんなとこ行くんですけど、まあ、私達の旅の最大の事件だったな、って思いますね、今思うと。<laughs>
ええ。 あ、そうですか。<laughs> それはでも、本当に良い思い出になりますね、笑いみんなで余計、笑い話にもなるし。うんううう。
そうなんです。なんかもう、「これ、はしゃがないでよ」とかって結構言われながら、またいろんな所に行ったりとか、結構してるんで。
うん。 のん。 そうですか。このお話は他の人には口外しないとか、そういうことはしてるんですか？そうじゃなしてあの、か
いや、もう、ず全然全然言ってます、みんなに。
<laughs> じゃ、ますます、あの、失敗談で、有名になっちゃいますね。うん。
そうなんです。で、もう、し写真とか見ても、「わあ、すごい顔真っ白だね。この時高山病になってるもんね」とかっていう話をします。<laughs>
うん。 ああ、なるほどね。あ、それはすすば素晴らしいって言ったか、変な、あの、あれですけども、思い出になる残りますね。うん、チキンですね。ありがとうございます。私の方まで楽しくなりました。そろそろ時間が来たみたいなんで、はい。よろしくお願いしはい。失礼します。
はい。はい。 ああ、ありがとうございます。ぜしょ はい。それはありがとうございました。 失礼します。